そんなに少なかったんですか。ねんりいや。
え、少なかったんですよ。あの、そうですね。なので、もうほんとに一番安い物で行ったりとか、移動してたんで。で、航空券は国内も、あの、国際も全部予約はしてたんで、そ、で、そうですね、だから、まあ、うん、そんなにかからなくって。で、食費は、ありがたいことに、その、エアーズロックのところの、なんて言うんですかね、砂漠なんですよね、あすこ。で、砂漠の所のコテージに泊まったんですけど、なんかキッチンとシャワールームが共同のところで、あとは全部、お部屋は、1人か、ドミトリーつって、あの、なんて言うんですかね、6人部屋とか5人部屋とかっていうとこなんすけど、私は、まあ、ちょっと、あの、なんて言うんですかね、まあ、なんですかね、海外なので、一応、うん、ま、自分なんて言うんですかね、まあ、セキュリティ的に、ま、一応、1人部屋の方が安心して寝れるし、いいかなと思って、ま、貴重品も持ってるし、ま、5万ですけど、<chuckles> なのではい。
うん、はい。 うん。 あ。 うん。 ええ、え ああ。 うん。 え、へえ。 うん。 うん。 はい。 うんうん。 わ。 はい。 うん。 あ。 あ、それ、あの、オーストラリアに、その、泊まったりとかって、そういう、あの、つな、身辺のなんか、危険というか、ちょっと、その、いき感みたいなのあると思うんですけど、その、オーストラリアで、行ったのっていうのは、それが初めてだったんですかか？
はい。 はい。 ええええ。 あ、2回、むえっと、2回目ですね、あたし、高校生の時に、あの、りつうですね、こんか留学で行ってて、なので
あ。はい、うん。へえ。うんうん。 あ、じゃ、土地勘はちょっとあった、みたいな感じ。
あ。でも、その時に行ったのは全然違う街だったんで。オーストラリア広いんですよね、だから全然もう行ったことのない街に、3か所行ったって感じですかね。
うん。 ああ。 あすは。 ぐん。 うわ、じゃ、結構新しい出会いもあったりとか、その、人に助けられたりとか、そう、行って、もう、なんかすごいいろんなことがあって、で、ま、で、オーストラリアのイメージっていうのは、最終的にどんな感じでしたか？
うん。 <chuckles> そうですね。 はい。 ああ、もう凄く良かったですね。人が凄くいいいまあ、あたしが出会った方は、旅行者も、あの、現地の方もすごく良くしてくださいましたし
あ、はい。 うん。 うん。うん。 ああ、そうですか。良かったですね、ほんとに、帰ってこられて。<laughs> よむふ
そうなんですよ。だからほんとにいい思い出で、で、お土産もね、あの、結構買えて、あの、はい、がの、無事に帰ってきました。<chuckles> はい。はい、聞いてくださってありがとうございました。
はい。 あ、そですか。はい、あ、良かったです。ありがとうございました。はい。